الحقيقة كده في مشكلة يعني كنت كنت عايز نصيحتك فيها، أنا دايمًا لما باجي اشتري حاجات آآ، وبيبقى معايا ميزانيّة، يعني دايمًا ب بتخلص، باشتري حاجات كتير وباقعُد بقى يعني أ ألِف بقى في السوبر ماركت، وباقعُد برضو لما أكون في محل لِبس، أقعُد يعني أبص على كل حاجة، و وبجد يعني باجيب حاجات كتير أوي وقِطع كتير أوي، وباجي بقى أحاسب في الآخر ألاقي ح يعني حرفيًا الفلوس اللي معايا كلها خلصت. فباحس يعني إن إن أنا يعني باشتري حاجات، بارجع بقى البيت وبابص على الحاجات اللي أنا باشتريها، بالاقي إن في حاجة كتير أوي اشتريتها ما كنتش عايزها فعلًا يعني. وباقعُد بقى مثلًا آآ يعني بالشهر ما باس يعني بالاقي إن أنا ما باستخدمش الحاجات دي، فحقيقي يعني يعني عايز اقلل عايز اقلل موضوع إن أنا اشتري حاجات ما باحبهاش دي، لإن الموضوع يعني بقى زاد عن حدُّه وبقى عندي في البيت حاجات كتير أوي مش عايزها، فلو تقدَري تقولي لي أو تساعديني إزاي اعمل الموضوع ده؟ لإن هو فعلًا يعني مضايقني وعامل عامل أزمَة كمان في الميزانيّة وفلوسي ومش عارف أحوِّش بسببه.
يا خبر! إمم. أكيد طبعًا آآ مُتفهماك جدًا، وعارفة مشكلتك، وأكيد طبعًا معظم الأشخاص ال اللي طريقة الترفيه بتاعتهم بتكون إن هُم يشتروا حاجات، أو يعني يحاولوا إن هُم يرفهوا عن نفسهم، بالطريقة دي بالطريقة دي، آآ أكيد أصلًا بتسبب لهم أزمة مالية كبيرة. طب احكِ لي الحاجات اللي أنت بتشتريها مثلًا، بتكون آآ ضرورية بتنفع معاك؟ والّا م أغلبها بيكون مالي ما فيش ليه فايدة؟
آآ يعني الحقيقة باشتري حاجات كتير، آآ بتكون ليها فايدة، وباكون باستخدمها، ولكن بيكون برضه في جزء يعني آآ من الحاجات اللي أنا باشتريها، بتكون حاجات يعني ممكن تقولي رفاهية زيادة أنا مش مش محتاجها. آآ باقعد بالشهور مثلًا والاقي نفسي ما استخدمتهاش وبارميها في الآخر، فيعني مش عارف أنا ليه باجيبها الحقيقة، ولكن أنا بابقى عندي يعني رغبة في شراءها، وباحس ساعتها إن أنا حابقى محتاجها أو حاجة.
إمم. إمم، اللي هو دي الطريقة ال اللي بتفرحك، و وأنت عايز تشتري دلوقتي فبتشتري. طيب آمم، طب قُل لي بقى إيه اللي بيخليك تشتريها مثلًا يعني بس مجرد الرغبة؟ اللي هو أنت عندك رغبة دلوقتي إن أنت تشتري حاجات؟ والّا آمم مثلًا بتكون بتحب مثلًا تهادي الناس، أو بتحب تجيب حاجات لكل الناس؟
آه. آه، يعني في حاجات كده كده باجيبها ل لصحابي، وفي حاجات باجيبها آآ للعيلة عندي في البيت، آآ، بس في الأغلب أنا باحب أجيبها علشان باحس إن أنا ه ممكن أستخدمها ف ف يعني قدّام ممكن أستخدمها. آه، آه، يعني يعني مثلًا آآ ممكن مثلًا يكون عندي مناسبة فاحتاج إن أنا أشتريها علشان المناسبة دي آآ، وبس وما البسهاش تاني بعد كده، آآ ممكن مثلًا يعني ألاقي إن أنا عندي منها آآ يعني موجود في البيت، ولكن لما ينزل منها مثلًا آآ يعني نسخة أحسن منها أو نسخة مختلفة عن اللي أنا جِبتها، مع إن هي ممكن تكون بتعمل نفس الحاجة يعني، بس باحب إن أنا يعني أجيب الجديد على طول، باحب أجيب أجدد حاجة وباحب إن هي تبقى عندي، فحرفيًا باصرف فلوس كتير أوي على الموضوع ده.
للمستقبل يعني. إمم. إمم. يعني طبعًا آآ، طبعًا أنا عارفة إن الموضوع ده ع مسبب لك أزمة، و ولازم إن أنت تبدأ تتعامل معاه علشان آآ يعني ده أكيد هيأثر على ال ميزانيتك، وهيأثر على يعني عايزة أقول لك ممكن في أشخاص آمم، عندهم مرض الشراء ده بشكل كبير جدًا، بيخليهم يجيبوا كل حاجة لدرجة إن همّ ساعات آمم، بي بيخسروا فلوسهم كلها، و وبيضطروا بقى إن همّ يستلفوا ويبدأ تأخيرهم في الحياة، إنهم يبدؤوا ي يبقوا متأخرين، ما يقدروش يشتروا بيت، ما يقدروش إن همّ يتجوزوا مثلًا بسهولة أو بسرعة، فأنا عايزة أقول لك لازم تبدأ تاخد خطوات عملية في إنك تحاول تعمل يعني ح زي تحكم في نفسك كده، ممكن مثلًا لو أنت نازل بتصرف أكتر بال بالفلوس ال يعني الفلوس الورقية اللي في إيدك، ما تاخدش مبلغ كبير وأنت نازل، إيه رأيك في فكرة زي كده؟
آآ، الحقيقة آه، يعني أنا دايمًا لمّا بيبقى معايا ال-ال اللي هو الفيزا بقى ولمّا باحطّها كمان على الموبايل وبيكون الموبايل في إيدي، باحسّ إن أي حاجة قدّامي يعني بابقى سهل أوي إن أنا أجيبها بالموبايل، اللي هو مجرّد بس أروح للراجل وأقول له أنا عايز دي، أشاور عليها، واقوم مطلّع ال الكارت بتاع البنك واقوم دافع بيه، أو يا إمّا من على الموبايل، أقوم دافع بالموبايل. فالحقيقة الموضوع بقى سهل أوي بالنسبة لي إن أنا أدفع، أدفع، أدفع، أكتر ما إن أنا يعني أشوف الحاجة الأوّل أبص عليها، لأ، أنا بتعجبني الحاجة باقوم اللي هو بكل سهولة رايح، وبالاقي دايمًا ال المحل اللي أنا باشتري عنده ده الفيزا موجودة عادي، و و فأنا حاسس إن أنا لو يعني ما بقاش معايا الكارت بتاع البنك ده و وبقى معايا ال الكاش آآ يعني، ه هيبقى الموضوع أقل فعلًا، لأن لسه بقى هاطلّع وأبص أنا معايا كام، وبعد كده أدفع، وبعد كده آخد الباقي، ده الموضوع كلّه ده بي أنا أصلًا ما عنديش صبر يعني.
امم ده مشكلة كبيرة. طب طب ممكن برضه أقترح عليك حاجة تانية، مثلًا ممكن لو أنت آمم عندك مثلًا حاجة جاذباك أوي، أو عاوز تشتريها أوي، ما فيش مشكلة إن أنت تشتريها، بس تحدد لنفسك مثلًا مبلغ كل أسبوع، مش هاقول لك كل شهر مثلًا، خلّيها كل أسبوع إن أنت آمم تخلّيه في سبيل إن أنت تجيب لنفسك حاجة، إيه رأيك في فكرة زي كده؟
آه يعني أنا فعلًا أصلًا آآ نِفسي إن أنا أبتدي إن أنا أحوِّش، ونِفسي أعمل يعني آآ ميزانية كده إن أنا أفضَل أخلّيها على جنب، ففعلًا فكرة إن أنا أحوِّش بالشهر دي كانت يعني صعبة عليَّ أوي، آآ ولكن لو عملتها بالأسبوع زي ما أنتِ قُلتِ ففعلًا هتبقى حلوة أوي ليَّ، يعني هاعرف إن أنا أشيل مبلغ كل أسبوع، لأن أصلًا ال المرتب بتاعي بينزِل بالأسبوع، أو الشغل بتاعي باحاسب بالأسبوع، ففعلًا آآ أنا لما كنت باستنى على الشهر بقى لحد ما أحوّش فيه، كنت بالاقي أصلًا الفلوس كلها خلصِت، فلما لما لما أعمل بالأسبوع زي ما أنتِ قُلتِ، الموضوع هيكون فعلًا فعَّال أكتر، هاعرف إن أنا أحوِّش. بس يعني أحوِّش بقى بنسبة كام من دخلي؟ يعني عشان أنا فعلًا الحتة دي ما باعرفش الصراحة إن أنا يعني أ أ يعني أفكّر فيها أوي يعني.
إمم. طبعًا، يعني حقك إن أنت تكون آآ مش عارف مثلًا تمشي إزاي، وخصوصًا إن أنت كمان يعني مش شخص بتميل أوي ل ل آمم، للتعز لل لأنك تحوش أو يعني تحط مبلغ على جنب، فأنا ممكن أقول لك طريقة تعملها. آآ، تقسم مثلًا أنت معاك فلوس مثلًا وليكن 1000 جنيه مثلًا، تقسمه 3 أتلات، تُلت يكون معاك تجيب بيه اللي أنت عاوزه عادي، وتُلت تاني آآ يكون للتحويش، تحوّشه للوقت لو حصل- لا قدر الله- مشكلة، آآ احتجته، الظروف طبعًا يعني مش في إيد الإنسان، امم، والتُلت التالت ممكن تلجأ للدهب إن أنت تحوّشه في صورة دهب علشان ما تبقاش سهل إن أنت تصرفه فورًا.
آه، آه، يعني أنا فعلًا لو قسّمت ال المرتب بالطريقة دي، هيبدأ الموضوع يبقى واضح شوية، إيه اللي أقدر أصرفه وإيه إيه اللي ما ينفعش أجيبه. آآ، لأن أنا بجد يعني في آه، في حاجة كتير أوي باجيبها يعني ما بيبقاش ليها لازمة. بس كان عندي سؤال في حتّة إن أنا في التسوق وكده، يعني أنا دايمًا باخش محلات ودايمًا ب يعني، باشوف منتجات قدامي وبيبقى في عروض وفي مغريات، أ إزاي أتعامل بقى مع المغريات بس بحتّة العروض دي مثلًا، أنا بالاقي مثلًا حاجات ممكن يكون وقته وال وال والقطعة دي هتخلص مثلًا، فلازم إن أنا ألحق إن أنا أجيبها، أو لو في مثلًا عروض على السعر، آآ، ي هل يعني أعمل إيه بقى مع ال مع الحاجات دي لما آجي أشوفها؟
بالضبط. امم، العروض أصلًا بيبقى ليها شركات متخصصة في إن همّ يعملوا العرض يجذبك، فأنا متفهماك جدًا وعارفة قدّ إيه بتكون امم، يعني عينيك منجذبة ودماغك كمان حابة إن هي تشتري الحاجة دي. فأنت ممكن مثلًا، امم، علشان أنت عارف إن دي مشكلة عندك توقف مثلًا إشعارات بتاعة الموبايل، ما يجيبلكش أصلًا إن في عروض خالص، بحيث إن أنت ما تنجذبش مثلًا.
آه، يعني بإن أنا أقطع ال أقطع العروض أو أقطع الانجذاب أصلًا من الأول، هي فكرة كويسة علشان أنا فعلًا الموبايل بيكون يعني مبعوت لي عليه كمية عروض فعلًا بتزغلل العينين، فعلًا بتخلي الواحد يعني اللي هو عايز يصرف الفلوس اللي معاه بسرعة، فأنا كده هاحكم نفسي أكتر يعني. آآ، عندِك حق فعلًا، إمم.
بالضبط، بالضبط، هتحكم نفسك، وكمان امم، مش هتشوّش دماغك، اللي هو تبقى قاعد مش مستقر، عارف مثلًا إن في عرض نازل، فأنت مش مرتاح، ف فليه؟ م الأحسن إن أنت تلغيه خالص، فبالتالي مش هتكون شاغل دماغك. إيه رأيك في فكرة زي دي؟
لأ، فعلًا، أيوه، عندك حق، يعني أنا هابتدي إن أنا فعلًا آآ يعني آآ أ أفصل ال الإشعارات أو أفصل الحاجات اللي بت يعني بتسبب أصلًا إن أشوف الحاجات دي، بحيث إن أنا يعني ما أبقاش مُعرّض للحاجات دي أكتر يعني. آآ، بس أنا كشخص يعني بافضّل إن أنا يعني أو على طول آآ باجيب حاجات أنا مش باحبها، آآ، أ مش باستخدمها أنا آسف، فإزاي أعرف إن الحاجة دي أنا هاستخدمها والّا مش هاستخدمها؟
امم. حلو أوي، ممكن إن أنت تبدأ تكتب مثلًا كل اللي أنت محتاجه، تبدأ تكتبه في ورقة علشان لما تنزل تشتريه يبقى تمارس برضو شغفك وحبك، وهو مثلًا ممارسة الشرا أو الShopping، ممكن في نفس الوقت هت هتعمل الهواية بتاعتك، وكمان هتكون عارف أنت نازل لإيه بالضبط، مش هتصرف فلوس بقى آمم، بشكل عشوائي أو في أي حاجة، لأ، أنت هتبقى عارف أنت نازل ليه بالضبط، فهتبدأ تشتغل على الأساس ده.
آآ عندِك حق فعلًا، يعني حتة إن أنا يعني أكون كاتب الحاجات أو عامل حسابي من قبليها، أنا هاجيب إيه بالضبط، ده مش هيخلي أي حاجة تاني تيجي قدامي ت تزغلل عينيَّ، أو تخليني أفكّر فيها، لأ أنا أنا كده كده عارف أنا هاشتري إيه، وهاشت ونازل لهدف معيّن إن أنا أشتري الحاجات دي وخلاص. ف فعلًا يعني كل الكلام اللي أنتِ قُلتيه آآ وكل النصايح اللي أنتِ قدمتيها فعلًا، يعني حاسس إن هي فرَقت معايا، وحاسس إن هي رتّبت لي أفكاري كده، و وخلّتني أعرف يعني المفروض أعمل إيه بالضبط وأتصرف إزاي، لإن أنا يعني يعني ما كنت في حاجات كتيرة أوي ما كنتش واخد بالي منها، ويعني أنتِ فتّحتِ لي آآ أفكاري، أو بنصايحِك يعني آآ خليتيني أشوف حاجات أنا ممكن أكون ما كنتش واخد بالي منها قبل كده. فبجد متشكّر جدًا على النصايح اللي أنتِ قدمتيها لي، وأنا فعلًا هابتدي إن أنا أطبّقها، عشان ما أجيبش حاجات أنا ممكن أكون مش محتاجها، وبجد يعني شكرًا جدًا ليكِ، وفعلًا قد إيه أنتِ قدمتِ مساعدة حلوة أوي.
موجودة دايمًا علشان أسمعك في أي وقت.